'Yong parang 'yong nahihirapan ako ayusin or i-prioritize 'yong paglilinis lang siguro. 'Yo 'yong alam ko talagang busy ako 'tas hindi ko magawang linisan 'yong ano, bahay. 'Tas sasabihin ko, "Paano ba 'to, paano ko man 'to tatapusin?" kasi kailangan ko muna unahin 'yong trabaho ko, kaysa naman mawalan ako ng trabaho. So 'yong ginagawa ko 'tsaka lang ako 'tsaka ko lang siya mapa-prioritize 'pag natapos na talaga ako sa trabaho ko. Diretso na. Diretso ko na ginaga oo.
Mm. <chuckles> Mm. Oo, talagang mahirap, 'no? Fast-pacing talaga 'yong mundo natin, 'di ba? Ano pa, ano pa maliban sa paglilinis?
Kaya